Esatto, diciamo che queste 2, purtroppo, pecche che ha, uhm, che aveva anche quando c' vedevamo abbastanza frequentement desso non tutti i giorni perché anche in Italia abitiamo 1 oretta di distanza, quindi noi c' vedavamo principalmente il venerdì e il sabato e la domenica, venerdì sera, sabato e domenica. Ehm, però le cose che mi davano fastidio che ava qui, anche se mi trasferissi in Danimarca, le avrebbe lo stesso, cioè, nel senso, ehm, soprattutto il fattore economico, mhmm, adesso poi ho 23, ve devo fare 24 anni e, ehm, quindi, ehm, definirlo l'uomo della mia vita potrebbe, ma come no, nel senso, mhmm, non sarei disposta a metterci le mani sul fuoco. Da 1 lato lo vorrei, perché io so che un ragazzo così, con così tante qualità, mhmm, quasi, uhm, <chuckles> non dico preistorica, però nel senso mhmm, qualità che i ragazzi di oggi non hanno, lui ha 2 anni in più di me, ehm, sarebbe veramente fatica a trovarlo. Ehm, quindi quello mi fa un po' desistere, ecco.
Mh. Mh-mh. Oka Sì. Ah, ovvio, mh-mh, ah, sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh. Difficil Certo. Mh. Sì. Quindi secondo te eh. Okay, okay. Quindi secondo te un'eventuale prova temporanea, potrebbe valerne la pena?
Allora, sicuramente non sarei disposta a lasciarlo su due piedi se no l'avrei già fatto. Ehm, sì, vorrei dargli la possibilità di, ehm, provare 'sta cosa, però ovviamente cioè, mhmm, lui deve impegnarsi a risolvere 'ste 2 cose, perché cioè, soprattutto il fattore economico, non ti chiedo mare monti, ma il minimo di galanteria, proprio il gesto, è quello che a lui gli manca, eh, io non son disposta a tollerarlo tutta la vita, capito? Adesso te lo faccio passare, son già passati 3 anni e mezzo, però, eh, cioè, vorrei risolverlo.
Mh, mh-mh. Ah, beh. Ovvio. Mh. Certo, sì. Ah, beh, mh-mh. Sì, sì, sì. No, no, son d'accordo, certo. Allora forse potreste mettere sul piatto proprio tutte quelle che sono le eventuali difficoltà e i compromessi, a cui tutti e 2 dovreste scendere, quindi non solo tu, no, provando magari a trasferirti in Danimarca, ma anche lui, provando a rivedere un po' questi 2 aspetti del suo carattere che a te creano, mhmm, difficoltà. Perché poi, mi sembra di capire, che la reticenza a voler fare questo passo dipenda un po' anche da questo, no, da questi 2 aspetti che comunque, ehm, devono essere modificati. Quindi io proverei proprio a parlarne molto apertamente.
Mh-mh. Certo.

Eh.
Eh, ehm, purtroppo sinceramente io in fossi lui, continuerei a Copenaghen, perché è veramente una scuola che vale la pena e poi è gratis. <chuckles> Cioè, il bello delle scuole, dell'università in Danimarca è che son tutte gratuite, non esiste la concezione di pubblico o privato. Ehm, quindi sinceramente poi per come è anche la sua situazione economica, è un'opportunità che io non gli chiederei mai, no, di mettere da parte, esatto, per venire i in Germania. Il problema
Ah ecco. Sì, sì, sì, sì, certo, certo. Mh, di rinunciarci. Mh-mh, mh. Okay. Mh-mh.
è che ehm questi 2 aspetti del fattore economico e dell'affettività, che già faceva fatica a avere in Italia, a distanza secondo me, mhmm, saranno ancora più evidenti, perché vabbè af effe affettività, mhmm, è una persona abbastanza fredda, che faceva fatica a dimostrare più di tanto, anche quando ci vedevamo proprio di persona. Fattore economico: è tirchio ammazzato, cioè un po', mhmm, <chuckles> nonostante poi in Italia prendesse ultimamente uno stipendio da 1600 € al mese, che comunque non mi sembra proprio poco, cioè per fare di dipendente in un'azienda appena entrato non è male. Cioè, c'è di peggio. Esatto. Ehm, e già lì
Beh mh-mh, mh. Si. Si. <giggles> Sì. Mh-mh. Non è malissimo, certo. Assolutamente. Ma senti, ehm, avreste eventualmente, ehm, la possibilità di vedervi con una certa frequenza stando tu in Germania e lui in Danimarca? Avete pensato eventualmente a quanto riuscireste a vedervi in quel in questa situazione?